No. Sí, aparte porque justo, eh, ese ácido, ya sabes, que ya ves que te dije que se forma una nube, entonces esa nube estaba en todo el techo de la empresa, eh, ya todos estaban
<laughs> Sí. Porque, claro, ya te había dicho la chica, eh, que le estaba fastidiando la nariz, ¿y cuánto tiempo había pasado? ¿45, minutos, 1 hora?
ya todos estaban medio intoxicándose, ajá, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Eh o o sea, de que yo me dormí, no sé, pero de pero de que se empezó a llenar y a y a derre este, desbordar, como unos 5, o 10, minutos.
Mm. <laughs> Sí, sí, sí. A derramar, sí.